मुझे लगता है कि मैं अ, म अगर कोई मेरे साथ होता है, तो मैं चली जाती हूँ नए लोगों से मिलने मतलब मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर कहीं पे गेट टुगेदर हो रहा है, तो मैं अ, कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ। हालाँकि मैं अकेले होती हूँ तो कई बार अवॉइड भी कर देती हूँ पर कोई कॉमन फ्रेंड होता है, है ना? दोनों का, तो मैं उसके साथ बिल्कुल चली जाती हूँ और कोशिश करती हूँ एक कम्युनिटी बनाने की, एक ग्रुप बनाने की मतलब एक बातचीत करने की। और उम, वरना मैं अपनी तरफ से ऐसे बहुत कम ही कोशिश कर पाती हूँ क्योंकि अ, उम, वही मेरा नेचर ही थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का है, तो मुझे ज़्यादातर अगर मेरा फ्री टाइम भी होता है, तो या तो मैं खुद में ही अ, अपने फ़ोन के साथ या कुछ देख लेती हूँ या कुछ पढ़ लेती हूँ। बाकी अ, नए लोगों के बीच जाने से बचती ही हूँ और मुझे लगता है कि ये कमी है और मुझे लगता है लेकिन ये अच्छी बात नहीं है मुझे इसे दूर करना चाहिए। पर किस तरह दूर किया जाए वही थोड़ी समस्या वाली बात है।
जी। हुँ, देखिए मैं समझ रही हूँ आपकी जो भी व्यथा है, जो भी आप इस स्थिति में महसूस कर रही हैं, कि आपको जो है लोगों से थोड़ा जुड़ना उतना कह लीजिए उसमें सहजता नहीं महसूस होती है। पर देखिए ये जो आपकी आदत है ना आपने जैसे कहा कि ये गलत है बिल्कुल भी नहीं देखिए, ये तो स्वभाव होता है हर एक इंसान का। पर अ, मुझे आप ये बताइए कि आपको किस प्रकार की गतिविधियाँ पसंद है और आप किस तरह के लोगों या फिर गतिविधियों में ना सहज महसूस करती हैं अगर आपको वो करने को मिले तो?
उ, जी। अ, मुझे एक्चुअली रियल लोगों अ, के साथ एक कनेक्शन बनता है। उ उ उस तरह के लोग पसंद है जो बहुत रियल रहते हैं, है ना? जहाँ अ अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं जब, कि वो हैं कुछ और या प्रिटेंड कर रहे हैं, ये एक अलग ही स्लैंग में बात कर रहे हैं जो कि उनकी रिय अ, रियलिटी ही नहीं है। तो वो चीज़ें ना मुझे उस इंसान से काफ़ी दूर कर देती है और तो ल मुझे लगता है कि ये इंसान रियल नहीं है, अ, जब कोई प्रिटेंड करता है या कुछ अपना जबरदस्ती की अपन अपनी चीज़ें ही बताता रहता है, दूसरे की सुनता ही नहीं है, तो वहाँ पे आप बॉन्ड मुझे लगता है फ़ॉर्म नहीं हो सकता जब तक सामने वाला रियल नहीं है और 100% वो आपको नहीं सुन रहा और मतलब एक गिव गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो वहाँ पे मुझे अ, इतना आसान नहीं लगता, अ, लोगों से कनेक्ट करना।
हुँ। जी, देखिए मैं समझी आपकी इस समस्या को और अ, यूँ कह लीजिए ना कि ये जो आपकी समस्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ना कह लीजिए कि अ, उम, निराशाजनक है और काफ़ी गंभीर भी महसूस हो रही है। पर आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपके पास ना समय कितना होता है ताकि आप सामाजिक गतिविधियाँ कर सकें? मतलब कि लोगों से मिलना-जुलना, पड़ोसियों से बातचीत करना और धीरे-धीरे ना नए स्थान पर अपने आप को ना उस माहौल में ढालना मतलब कितना समय आपको मिलता है या फिर आप हमेशा कार्य में ही व्यस्त रहती हैं?